Oke ya. Mungkin, eee, memang ya Kak aku paham banget, eee, ketika kita baca, ketika kita suka tantangan gitu ya Kak, contohnya tadi, yang hitung-hitungan gitu kan itu butuh fokus yang tinggi. Eee, itu Kakak, bisa gitu kan karena mungkin Kakaknya ada rasa penasaran ya Kak gimana cara menyelesaikannya gitu kan. Tapi tapi beda dengan kalau misalnya Kakak baca, teori-teori gitu kan, eee, itu memang, eee, kebanyakan mungkin ya orang, bosen gitu ya Kak karena itu monoton banget, kita hanya membaca betul banget dan, itu sangat mudah banget, eee, buat, eee, kita gitu ya, apa namanya, terdistraksi, sama entah itu capek atau misalnya kadang-kadang, mungkin, mengantuk gitu ya Kak? Nah
Ya. Nah, itu dia Kak. Iya, benar benar. Nah, benar sih Kak, betul. Ngan juga Kak, bener banget.
Oh, ngantuk juga? Itu gimana tuh Kak? Oh, oke.
Iya, Kak, ngantuk juga, kalau misalnya, eee, lagi sesi-sesi itu kan. Eee, biasa lebih ke sering teori sih itu, teori pasti ba ngok-ngok banget tuh, kayak kayak ngebosanin aja Kak, dengerin teori-teori itu Kak. Jadi, selain aku udah mudah terdistraksi gitu kan, aku bahkan juga mudah ngantuk, atau karena aku ngerasa bosan aku juga enggak tahu ya. Padahal di satu sisi tidur aku udah cukup gitu kan. Tapi aku nggak tau kayak tiba-tiba nguap, habis itu, kadang aku cuma niatin doang. Nah itu, bertahan bisa kayak gitu, habis itu aku kadang, "Aduh, aku bosan banget lagi." Nah, habis itu aku baru tuh, megang HP, nyari-nyari video, video Youtube, video TikTok, video Instagram. Nah, itu mulai tuh aku lihat-lihat, kayak gitu Kak polanya.
Oh, oke. Oke. Oh, paham paham paham paham. Oh, gitu. Oke. Oh. Oke, berarti, ketika Kakak, eee, mulai ngantuk saat belajar atau ya, tadi, ya, misalnya kerja gitu kan, Kakak tuh, eee, biasanya, ngapain Kak? Apa, eee, langsung, lihat HP lagi gitu Kak? Atau misalnya Kakak istirahat bentar?